Ừm, thật ra đối với mình á, cái lý do đầu tiên mà mình ăn chay á vì cái lý do là sức khỏe á bạn. Tại vì, kiểu như là, trong 1 tháng đi trong 1 tháng, ví dụ như mình cứ ăn thịt ăn cá như vậy đi, thì sau một sau một cái khoảng thời gian nhồi nhét quá nhiều đạm, quá nhiều protein như vậy đi, thì mình cảm thấy là mình cần vài ngày để mà mình thanh lọc, mình ăn một cái gì đó nhẹ nhàng và nó giúp giúp cho dạ dày của mình nó bổ sung thêm những cái chất xơ nhiều hơn, và nó có cơ hội nó đào thải những cái độc tố gì gì đó. Thật ra thịt cá nhiều quá nó cũng có khá là nhiều độc tố, nên là mình nghĩ cái việc ăn chay đó nó cũng giúp ích cho mình cơ thể á, ừm, giúp ích cơ thể cho mình, kiểu, một cái phần nào đó. Đấy, thì cái đó là cái lý do đầu tiên, còn một cái lý do thứ hai là ở đây là mình nghĩ về có thể là do do cái cái cái cái, ưm một cái cái tình tình về về cái môi trường á bạn. Kiểu như là ăn ăn ăn chay ăn chay để mà đại loại như mình ăn rau, ăn củ đi, thì đỡ cho cái phần mà thực thực ra thì mình cũng cũng không không biết là nó có giúp ích được phần nào hay không, nhưng mà mình, kiểu như là, ăn chay để giúp cho môi trường, giúp cho những cái cái loài động vật gì gì đó thì nó có cái cơ hội phát triển tốt hơn, kiểu vậy á bạn. Ừm. Ừm, thì đấy, chứ ừ, chứ hổng có lý do tôn giáo là niềm tin gì ở đây cả, kiểu vậy á. Ừm.
Ừm. Ra là vậy ha! Ừm. <laughs> À, mình hiểu rồi. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm. Cũng hợp lý. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm lý, cũng đúng ha! Công nhận nha, những cái lý do mà bạn đưa ra nó cũng hay lắm. <laughs> À, đúng rồi, vậy là coi như là, à, những cái lý do mà bạn đưa ra để có thể, ờ, làm một cái động lực cho mình ăn chay á, mình thấy là bạn cũng rất là có tâm tình luôn á chứ. Bạn vừa quan tâm đến sức khỏe bản thân nè, mà bạn còn quan tâm tới cái môi trường xung quanh nữa, rất là tốt đó bạn. Nhưng mà nha, bạn cái cái dự định của bạn đó là bạn định ăn chay cho nó lâu dài hay là bạn định, à, giống như là mình, à, chia ra thành giai đoạn thôi? À, mình ăn chay một giai đoạn rồi mình sẽ chuyển sang ăn bình thường, rồi sau đó là mình lại tiếp tục ăn chay, kiểu như vậy.
Ừm. Ừm.